Ayan, magandang gabi.
Yan. Magandang gabi din sa 'yo, kumusta?
Kamusta ka?
Ako, ayos naman, ah, pagod sa trabaho pero ayos naman, nakapaghapunan ka na ba?
Mhm. Hindi pa nga, eh, pero kagigising ko lang galing sa idlip dahil nga pagod. <laughs>
Hmm, mm, oo pagod, pagod, eh, mayro'n ka bang napanaginipan sa pag-idlip mo?
Ay naku, buti nabanggit mo yan gusto kong ibahagi sa 'yo yung panaginip ko, alam mo ano panaginip ko kanina natupad ko yung mga pangarap ko ma may marami kasi akong lugar na gustong puntahan at sa panaginip na yun napuntahan ko sila lahat.
Mm. Oh.
Ikaw ba anong
Wow. Buti ka pa na napuntahan mo lahat.
<laughs> Sa panaginip lang. <chuckles>
Sa panaginip lang, ano ba yung nakita mo sa pan panaginip mo?
Pero Ayun, pumunta nga ako sa mga lugar na gusto ko gaya ng Japan, Vietnam, Thailand, Korea ganyan. Pero alam mo may tanong ako sayo?
Mm. Hmm, mm. Anong tanong mo yan?
Ano yung paborito mong gawin para ma-motivate ka sa pag-abot ng pangarap mo?
Ah, para sa'kin, siyempre, 'yong paborito kong gawin diyan is 'yong pagtingin sa mga social media na na related sa mga pangarap ko, 'di ba? Kasi 'pag nakikita mo 'yong pangarap mo, mas lalo kang ginaganahan, 'di ba? So 'pag nakikita mo siya, parang lalo kang mamomotivate para pag-igihan pa 'yong mga ginagawa mo sa buhay.
Hmm. Oo. Totoo. Mm. Tama.
Ikaw ba? Anong ginagawa mo para ma-motivate ka?
Ako? Hmm. Minsan 'pag nawawalan ako ng pag-asa, ako rin nagsasabi sa sarili ko na hindi ako pwedeng sumuko, eh. Kasi ako, marami akong gustong abutin at ambisyon sa buhay. Kaya 'yon, pinagsasabihan ko 'yong sarili ko kaaway 'yong sarili <laughs> na hindi ako pwedeng, ano, sumuko. Kasi nga paano 'ko mabibili 'yong mga gusto ko? Paano ako makakapunta sa mga gusto ko, 'di ba? <laughs>
Mm. Mm. Mm. Mm, eh Sumuko. Tama. Eh, ano 'yong mga bagay na lagi mong inaalala o iniisip kapag gusto mong sumulong sa pangarap mo? Kagaya ng nabanggit mo, minsan 'pag nawawalan ka ng motivation?
Hmm. Ah, siguro
Oh, ano yung mga iniisip mo?
ang iniisip ko na lang din 'yong mga taong nakapaligid sa akin na mahal ko 'tsaka mahal ako. Kasi inisip ko 'pag sumuko ako at 'di ako nagpatuloy, siyempre masasaktan sila. 'Tsaka, ayun, baka mahirapan din sila na, gano'n, na hindi ako, ah, kumikilos o kaya, ah, sumuko na lang ako sa buhay ko, gano'n. Parang, ah, iniisip ko na ayaw ko silang masaktan at gusto ko rin maibigay sa kanila 'yong, ah, mga bagay na deserve nila, katulad no'n, mga materyal na bagay, ah, mai-travel ko sila, makasama ko pa sila nang matagal. Ikaw ba, ano 'yong mga bagay na lagi mong inaal inaalala o iniisip kapag gusto mong sumulong sa pangarap mo?
Mm. Mm. Tama. Mhm. Mm. Ako ang inaalala ko lagi o iniisip ko 'yong mga eksperyensya ko sa buhay tsaka 'yong mga, ah, pamilya ko, 'di ba? So na iniisip ko 'yong mga naranasan ko dati. So, 'yon 'yong nagbibigay sa akin ng parang moni motibasyon para sumulong lalo sa pangarap ko. Kasi ayaw mo nang maranasan ulit 'yong mga hindi mo naranasan dati, eh. So 'yon 'yong iniisip ko na parang hindi ka pwedeng sumuko, kaya siyempre 'yong pamilya mo na meron mga nakaasa sa'yo, 'di ba? So kaya kailangan tuloy-tuloy lang sa buhay, sa mga pangarap mo na gusto mong gawin, ayan. So dahil nabanggit ko 'yong pamilya, 'yon 'yong isa sila sa inspirasyon ko. Ikaw ba may mga tao ba o inspirasyon kang tinitingala para tulungan kang magpatuloy?
Hmm. Oo. Mm. Totoo. Mm. Totoo. Totoo. Mm. Ako rin, 'no, pamilya rin siyempre, tsaka 'yong mga kaibigan ko rin talagang tunay na nagmamahal talaga sa'kin. Sila 'yong, ah, nagiging inspirasyon ko. Pero kung, ah, magpapangalan ako o magbabanggit ng isang tao talaga, eh, 'yong nanay ko, kasi, ah mm. Kasi ano siya, eh, single mother lang siya. Pero nalampasan niya lahat no'ng pagsubok at nai-ano niya ako nang mag-isa lang na, ayun, nag
Mm. Mm. Nanay mo. Mm. Mm. Mahirap pa naman maging single mother, 'di ba?
Totoo. Nata natawid niya 'yong mga paghihirap para lang sa'kin at siya 'yong inspirasyon ko sa pagiging malakas niya, na kapag inaalala ko siya, ah, iniisip ko na kaya ko rin 'yon na maging katulad niya at 'wag sumuko, kung ano mang kinakaharap ko. Ikaw ba, bukod sa pamilya mo o kung may specific ba na tao na nakapagbibigay sa 'yo ng inspirasyon, sino or sino-sino sila?
Mm. Mm. Mm. Oo, ako ako rin kagaya mo 'yong 'yong 'yong nanay ko na pero 'yong nanay ko kasi namatay na siya matagal na. Pero hanggang ngayon, ah, isa talaga siya sa inspirasyon ko, na siya 'yong parang iniisip ko lagi. Kasi lahat nang natutunan ko sa buhay ngayon 'yon ay dahil sa mga tinuro niya sa 'kin no'ng nabubuhay pa siya. So kung paano maging responsableng tao, kung paano maging mabuting tao, so kung paano ako naging malakas na tao kapagka may problema, paano haharapin. So lahat 'yon dahil sa kanya. So malaki 'yong, ah, pagpapasalamat ko sa kanya na siya 'yong naging nanay ko. So kaya kahit ngayon na wala na siya, siya pa rin 'yong inspirasyon ko. So lagi ko iniisip na binabantayan pa rin niya ako, ginagabayan niya kaming magkakapatid at iniisip ko na, "paano kung buhay siya?" So sigurado ako na masaya siya kung ano man 'yong narating ko na ngayon at 'yong mga mararating ko pa sa hinaharap kapagka natupad ko na lahat nang pangarap ko sa buhay, 'di ba? Ayan. Eh, ikaw ba, paano mo hinaharap 'yong mga pagsubok kapagka pakiramdam mo nawawalan ka na ng gana? Kasi siyempre, 'di ba, minsan hindi naman tayo laging okey. May mga panahon na na parang nasa down tayo, ayan, hinaharap 'yong gano'n.
Mm. Oo. Mm. Totoo. Mm. Oo. Tama. Mm. Oo. Mm. Tama. Mm. Oo. Mm. Totoo, ako ginagawa ko magpahinga. Kasi hindi naman magsa masama magpahinga, 'di ba? Kahit huminto lang muna saglit para mabigyang oras 'yong sarili mo. Kasi mahalaga talaga 'yon, eh, kapag, alam mo 'yon, hindi ka tumitigil, patuloy ka lang nang patuloy kahit minsan hindi mo na kaya. Ano 'yon, eh, nakakasama rin sa'yo 'yon, eh. Kaya, ayun, oras lang para huminga saglit para hindi ka na ma-overwhelm, ma-burnout. Kasi ayun, hindi talaga maganda 'yong epekto kapag pinilit mo lang 'yong sarili mo kahit 'di mo na talaga kaya. Ikaw ba ano 'yong ginagawa mo?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Tama. Ako naman, ah, bukod sa pahinga, eh, iyon, nagdadasal ako s sa Panginoong Maykapal na sana bigyan Niya pa ako ng ng lakas para harapin 'yong mga pagsubok. Ah, bigyan Niya ako ng wisdom kung paano ko haharapin 'yong mga pagsubok na sana hindi ako bumigay sa hamon ng buhay. Tapos siyempre, iyon, um, importante 'yong, kagaya ng sabi mong pahinga. So paminsan-minsan nag-re-relax ka para, ah, maiwasan din 'yong pag-o-overthink natin, 'di ba? So kailangan mo talagang mag-pause muna pansamantala. Kasi kapagka hindi ka nag-pause, lalong hindi ka makakaisip ng mga solusyon o paraan sa mga hinaharap mo sa buhay. So paminsan-minsan manonood ng paborito mong pelikula o kaya naman kakain ka, 'yong tinatawag na ayos din naman 'yon minsan. So minsan natutulog, dinadaan sa tulog, para paggising mo, ah, naka-refresh na 'yong pakiramdam mo tsaka 'yong isipan mo, 'di ba? So gano'n. Tapos tuloy ulit sa buhay, 'yon. Gano'n.
Mm. Mm. Oo. Hmm. Totoo. Hmm. Tama. Mm. Oo. Oo, oo. <laughs> Mm. Medyo gumaan. Oo, tama. Mm. Ako rin gano'n, ah
Ikaw ba?
Oo. May ginagawa akong mga simpleng gawain para sa araw-araw na nakakatulong talaga siya para maging motivated ako. Gaya na lang ng, ano, pakikipag-usap lang. Sa simpleng pakikipag-usap lang sa pamilya ko tsaka sa mga kaibigan ko, parang nare-remind ako na, ano, sila 'yong purpose ko tsaka naiisip naalala ko rin na, ayun, kapag may kinakaharap ako, hindi ako mag-isa at nandiyan sila para sa 'kin. Tapos ano rin, 'yong simpleng paglabas din kasama sila. Kasi nadi-distract ako, nawawala 'yong stress ko. Parang 'yong isip ko minsan lumilinaw siya, pagkatapos 'pag ah, nakapaglaan na ako ng oras sa kanila. Ah, siyempre masaya ka, 'di ba? So parang mas nagiging motivated ka nga talaga. Tapos, ayun, ah, minsan sa trabaho 'pag pagod na talaga ako, ah, parang nilalayo ko muna 'yong sarili ko sa trabaho. Ah, parang 'pag oras ng trabaho, trabaho lang. Tapos kapag ano na, personal time na o kaya paggawa ng mga gawaing bahay, paglalaba, ganiyan, para hindi lahat ng gawain mo puro trabaho lang. Ayun. Ikaw ba? May mga sim
Mm. Hmm. Mm. Mm. Oo. Mm. Tama. Mhm. Mm. Hmm. Tama. Para balanse lang, 'di ba?
Totoo, may simpleng gawain ka ba na ginagawa?
Ah, ako, ah, gumagamit ako ng social media. So nag-i-scroll ako do'n ng mga positibong quotes o kaya 'yong mga, ah, message of the day, 'yong mga verse of the day. So paminsan-minsan kailangan natin ng reminder, 'di ba? So kasi paminsan hindi naman tayo lagi nasa tamang kondisyon o nasa tamang pag-iisip. So kailangan mayro'n ka talagang, ah, gagawin para hindi mawala 'yong parang motivation mo. So 'pag sa tingin mo na medyo bumababa na, hanap ka ng paraan para ma-encourage ka ulit. So nag gano'n ginagawa ko. Nagbabasa ako ng mga positive quotes, mga encouragement quotes para mafeel ko na na hindi lahat nang problema nandito. Lilipas din 'yan tapos tuloy lang sa trabaho. Mas nagiging motivated kasi ako sa, kagaya ng sinabi mo, sa trabaho, ah, para sa 'kin naman kapagka marami akong ginagawa. So 'pag productive ako sa work, ah, feeling ko marami akong na-accomplish do'n sa araw na 'yon. So okey lang sa'kin na mapagod, basta alam ko napagod ako nang may ginagawa. Mahirap kasi 'yong napagod ka na parang wala ka namang ginawa. Magkaiba din kasi 'yon mm. Wala kang natapos, wala ka na-accomplish. So 'pagka mas busy ako, mas motivated pa ako kasi nakikita mo marami kang achievement, 'di ba? So gagawin mo ulit 'yon kinabukasan para gano'n ulit. Kasi mas nakakaganang magtrabaho 'pag sa tingin mo, ah, marami kang natatapos kaysa 'yong mabagal ka. Ay
Hmm. Ah. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Totoo. Hmm. Totoo. Oo. Oo. O or wala kang natapos, gano'n. Mm. Oo. Totoo. Mm. Tama. Tsaka minsan nagpapasalamat na lang din ako na busy ako kaysa, alam mo 'yon, walang ginagawa. Kasi, 'di ba, ang hirap maghanap ng mm, totoo. Ang hirap maghanap ng trabaho. Kaya parang masuwerte na rin na kahit busy, ganyan, at sobrang dami ngang ginagawa, at least may ginagawa ka at may natatapos ka, 'di ba? Kaysa naman 'yong nakatunganga ka lang sa bahay 'tas nase-stress ka pa, eh, 'di okey na 'yong ma-stress ka sa trabaho at least kumikita ka, 'di ba? <laughs>
Tama. Mas mahirap maghanap ng gagawin. Hmm. Mm. Tama. Mm. Tama. Tama, 'tsaka al alam mong may pera ka, 'di ba? Ayun.
Tama. Kasi, 'di ba, mas malaking problema if wala kang pera. <laughs>
Hmm. Tama, tama 'yon. Baka mas mabaliw tayo do'n. Ayan so maraming-maraming salamat sa magandang usapan natin ngayong gabi. Ah, marami akong natutunan sa'yo at sana nag-enjoy ka sa usapan natin.
Totoo. Ako rin. Oo. Ah, ako rin 'no, ah, maraming salamat sa pakikipag-usap sa 'kin. Ang dami mong nabahagi at, ayun, ang ganda nga ng pag-uusap natin at natuwa rin ako sa pag-uusap natin, kasi, ayun, daming dami ko nga ring natutunan sa 'yo. Ayan.
Mm. Mm. Ako din, so paalam sa sa muli. Ingat ka, ah.
Hmm. Paalam.